Oke, kalau pas itu tuh, aku setelah aku, eee, aktifkan kembali sosial mediaku, semua akun mantan aku tuh, aku, eee, mute Kak, aku matikan notifikasinya. Entah posting, entah story iya.
Oh, biar nggak ini ya, biar oke oke, biar enggak muncul. Oh, bi enggak usah unfollow, yang penting di-mute aja ya, yang penting dia enggak muncul-muncul di beranda gitu ya, ibaratnya. Gitu ya, Kak, ya? Oke.
Biar nggak muncul-muncul lagi. Betul. Benar Kak, karena aku aku nggak mau kalau aku unfollow tuh, kayak aku seakan-akan aku yang kalah gitu, aku nggak mau.
Waduh, oke oke oke, siap. Tapi, eee, waktu itu ada nggak tip atau trik Kakak ketika, eee, apa ya namanya, kan namanya orang nggak medi eee, yang biasa media sosial nggak media sosial, biasanya kegiatan apa yang Kakak lakukan tuh, Kak? Untuk mengatasi gangguan bermedia sosial lagi dalam 2 bulan itu?
Mhm. Oke, kalau aku ya, Kak, lebih ke tekankan ke, eee, mencintai diri sendiri, pokoknya bener-bener apa pun itu, harus prioritasin diri sendiri, harus bener-bener memikirkan apa yang baik buat diri sendiri, itu sih, Kak, kalau aku.
Oke, yang penting, eee, fokus dulu sama diri sendiri ya, waktu itu ya, biar nggak bia biar nggak fokusnya ke media sosial terus ya, Kak, ya? Wow luar biasa loh, Kak. Tapi Kakak termasuk kuat loh, dengan apa ya namanya, eee, ketika mendaftar ke sini nggak keterima, daftar ke situ nggak terima, tapi Kakak, eee, dengan rela ya. Berarti habis itu gap, langsung mulai daftar lagi dan keterima Kak, waktu itu?
Betul. Bener banget Kak. <chuckles> Makasih.